Mm.
Tapos ako babalik sa pag aaral.
Mm.
Eh ma'am, maganda naman po yung layunin niya, 'di ba? Pati sa ikagan ikakaganda rin po ng buhay na yun. So ma'am, sinuportahan ko po siya dun.
Mhm. Mm. Eh, masuwerte yung kapareha mo na ganyan yung, um, yung lebel ng pag-iisip mo, 'di ba? Hindi kasi hindi lahat ng kapareha iintindihin ka at ma willing mag-adjust sayo.
Opo. Tama. Mismo ma'am, mismo. Eh
Kasi kung tutuusin dagdag responsibilidad sayo, yun eh, kasi kung ikaw muna ang magtatrabaho.
Opo.

Ayun nga ma'am, mahigit ah, 30 years na rin po.
Mahigit 30 years. So, ibig sabihin, yung mga nasa
Matanda na ako ma'am. <laughs> Oo, ma kulang-kulang ganun ma'am, wag mo masyado akong patandain ma'am. <chuckles>
mga 50? Mga ganun po ba kayo? <chuckles> Okey lang, sige po. So, punta tayo dun sa sunod na tanong po 'no. Paano mo ipinapakita ang suporta sa mga pangarap ng iyong kaparehas sa araw-araw? Ayan. So, nung gawin na lang nating halimbawa po yung dati na nag-aral yung kapa kapartner mo tapos ikaw ay nagtrabaho ka s paano mo siya sinusuportahan sa mga sa gano'n bukod sa pagpayag mo?
Ano po yun? Sige, sige, ma'am. Opo. Opo. Ay yun nga ma'am, um, pinansyal. Siyempre, eh, mabigat na
Mm. Ah, nagbibigay ka rin po?